Ich ich k weiß nicht, bei wem da die äh, die Motivation zum Mehr-Reisen nicht wachsen kann, ehrlicherweise und, äh, von daher einfach mal mehr dich mehr drauf einlassen und auch vielleicht dir weniger an weniger nicht nur an sie dabei denken, sondern auch mal an dich denken und auch mal für dich fühlen: „Was bringt mir das hier grade? Was macht das mit mir?” und ich glaube, dann findest du auch mehr Gefallen daran, ähm, das so 'n bisschen zu sagen: „Ich mache das jetzt auch für mich”, weil du ich meine, du arbeitest ja auch viel und du tust ja auch viel und so weiter, dass du mal sagst: „Boah, okay, ich mache das jetzt auch mal für mich“ und ich glaube, dann siehst du das ganz anders und kannst das, glaube ich, ja auch anders wahrnehmen, so 'ne Reise. Von daher, wenn Thailand klappen sollte im Februar, dann denke nicht daran: „Ich mache das eigentlich eh nur für sie“, sondern gehe mit anderen Mindset daran und sage: „Boah, ich mache das eigentlich für mich.“ und ich glaube, dann wirst du das ganz, ganz anders aufnehmen, diese Reise, und wirst wahrscheinlich Gefallen daran finden, dass du das jetzt nicht jeden Monat brauchst, aber so 'ne Großreise vielleicht zweimal im Jahr, meinetwegen einmal im Jahr, und ich glaube, dann kann man da gute Kompromisse finden, ganz sicher. <chuckles>
<snorts> <chuckles> Ja, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht reisen möchte, also, aber <chuckles> ich habe einfach dieses Ziel vor Augen irgendwie und also dieses so die 20.000 auf meinem Tradingkonto und irgendwie, ja, da bin ich grad sehr fokussiert drauf und genau.
Ne, ich habe es schon verstanden, schon verstanden. <laughs> Mhm, mhm. Ja, Verstehe. Aber so 'n bisschen Genuss muss auch im Leben dabei sein und vor allem Kompromisse, grad wenn man in 'ner Partnerschaft ist. Ähm, ansonsten macht's ja keinen Spaß, oder? Absolut. <chuckles> Okay.
Ja, auf jeden Fall, ähm, bin ich auch voll dabei, also, ich ich würde ja auch gerne dann gerne reisen mit ihr, das mach ich ja sowieso auch gern, also, es war auf jeden Fall immer schön bis jetzt und ja, ja, ich denke, da werden wir uns schon einigen können, also, es ist auch kein so krass ernstes Thema. Sie regt sich halt manchmal darüber auf, aber ist halt ja, genau.
Ja, ja, Ja. Na dann. Mhm. Okay, okay, alles klar. Einfach immer viel reden, gut kommunizieren, den anderen verstehen, Kompromisse finden, Plan aufschreiben und dann wird das Sparen. <laughs>
Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und die ganzen Tipps.
Gerne.